Oye, ¿y y tú tienes alguna actividad que conecta varias generaciones en tu casa?
Claro, tengo la actividad, ahora sí de que la reina, la potra de actividades mexicanas, que viene siendo la lotería mexicana. Ahora sí.
Ajá, ¿cuál es esa? ¡Ah, no, bueno! El juego de juegos por excelencia en México.
<laughs> Claro, ahora eso sí que, no podía faltar. Es la la única, la indicada, eh, sí, esa en en mi casa, en nuestra familia reina reina la lotería. Entonces, es la actividad favorita, ahora sí que, hasta de los sobrinos que tienen 5 o 6 años, o sea, es su actividad favorita.
Es que eso es lo padre, lo pueden jugar desde niños muy chiquitos, hasta personas muy mayores.
¡Claro! Exacto, ese ahora sí que, es un es un juego que no tiene no tiene edad, no tiene límite.
No tiene edad, porque aún, por ejemplo, un niño que no sepa leer, viendo la figura
Está increíble. ¡Claro!
lo identifica.
Así aprendió mi sobrina justo, eh, le le enseñábamos la la baraja cuando la la íbamos sacando, le enseñábamos la imagen, y ella se ponía así a buscarla y ya sabía cuál era. O sea, ya nada más tenía que voltear a ver la pantalla del celular, o la carta así en físico, y ya sabía cuál era. Entonces, ella ya ahorita es una profesional.
Ajá. Ajá. Ajá. Ah, okey, ya creció.
Ya, bueno, empezó, ahorita tiene 6, casi 7, y la indujimos a este mundo de adicción, de lotería. Tenía como 4, yo creo.
Ah, no, ya está lista para que se la lleven a Las Vegas. <laughs> Oye, y dime, ¿cómo empezó este juego? Como una dinámica familiar.
Am, ¿verdad? <laughs> Precisamente. Pues, mira, yo creo que la lotería, o sea, es como esto obligatorio en las casas, este, mexicanas. Em, pero, pues, realmente viene, en este caso, como de de mi abuelita, eh, era la actividad que ella hacía con sus comadres desde hace años, eh, en las fiestas, en las reuniones, en navidad, en o sea, en cumpleaños, en todas partes era jugar lotería. Entonces, ya después fue cambiando un poco el escenario, y ahora era en la sala, en la cocina de la casa de la abuela. Em, entonces, sí, o sea, empezó vaya, yo te puedo decir que des yo estaba chiquita, te a ahorita a mis actuales 26, casi 27 años, o sea
Claro. Ajá. Okey. Okey. Ay, sigue siendo chiquita.
pero yo no no hay no hay una edad en la que yo no recuerde que se haya jugado lo que que no se haya jugado lotería. O sea, no hay un una reunión en la que no hayamos jugado lotería, a menos que hubiera sido una boda, ¿verdad? Pero, ahí todavía era en en el after era vamos a la casa a jugar lotería. <laughs> Pero sí, o sea, es a mí es o sea, me ha rodeado toda mi vida desde pequeña, este, y a mi familia también. O sea, mi abuela, mi mi mamá, mis primos, o sea, desde muy pequeños todos nos ahora sí que crecimos alrededor de de esta actividad, de este juego, sí.
Okey. Claro. Eh a jugar una lotería. Ajá. De la lotería. Oye, ¿y cómo la juegan? ¿Con frijolitos?
Al principio, mira yo no sé por qué, creo que porque mi abuelo llegó a ser muy borracho, pero, eh, jugábamos con las fichas de de las lata de las latas, y de las botellas de de cerveza o refresco.
¡Ajá! ¿Cómo <chuckles> crees con las corcholatas?
Sí, de las con las corcholatas, exacto. Teníamos una caja que pesaba, no sé, o sea, 5 kilos, imagínate para que una caja así, pese 5 kilos, o sea, era toda la familia, era de que pásame la caja y que pásame las fichas y, o sea, nos la íbamos rolando por toda la casa. Es ujú.
<coughs> ¿Cómo crees? Oye, y dime una cosa, ¿esas fichas tu abuelo tenía, eh, la sensatez de ponerlas en un solo lugar, o tu abuela las iba rescatando?
No, mi abuela lo enseñó, <laughs> lo ens lo enseñó, inclusive le puso tenía una hielera y me acuerdo mucho, eh, una hielera de esas de Coca-Cola, de las antiguas grandotas que
¡Okey! ¡Ajá!, como de lámina, ¿no?
Exacto. Y ese, eh, le pusieron su vaya, pues su abre botellas, exacto, y tenía ahí como la la cajita donde las juntaba, ¿no?
Su destapador, ajá. Donde se van cayendo, okey, okey, okey.
Sí, y entonces, pues mi abuela se lo puso, y le dijo de que: "Allí vas a abrir tu botella, ahí la vas a poner", y ya al final de la r de las reuniones, cada que se hacía reuniones, y y empezaban a tomar mi abuelo, o mis tíos y eso, eh, era recolectarlas, ¿no?, y y ponerlas, añadirlas, añadirlas a la caja poco a poco. <chuckles>
<laughs> Oye, y como niños ¿nunca hicieron, eh, pulseras con el plastiquito que está dentro de esas corcholatas?
Oh, creo que esa f esa no, fíjate. No.
Ah, pues, yo cuando era niña, eh Yo soy del sur de Chiapas, o sea, de la parte sur, de la parte de la costa, ¿no? Entonces, ahí la gente toma cerveza a lo bestia, en del en el pueblo de donde era mi abuela.
Oh, que Oh, qué bello. Ajá. <chuckles> S Claro.
Y en las fiestas, bueno, no te quiero decir. O sea, eh, las fiestas, por ejemplo, el cumpleaños de mi abuela y todo, llevaban cartones de cerveza complet o sea, llegaba el camión de la cerveza a dejar todos los cart ajá, todos los cartones de la fiesta. Entonces, haz de cuenta que todas esas corcholatas, cuando tú las ves por dentro, adentro traen un plastiquito.
Ujú. A surtirles. Dios mío. Ujú. Sí.
Entonces, lo vas arrancando, y le quitas la parte de en medio del plastiquito y te queda una liguita
Okey.
Entonces, esas liguitas, yo me acuerdo que como niños las íbamos uniendo una con otras, y te hacías collares, y te hacías pulseras. Y y y todos los niños traíamos esas pulseras.
Ajá. <laughs> ¿O no? Ya
Oye, pero entonces, ah ustedes las usaban de fichas para lotería.
Sí, esa era ahora sí que la t la tarea de ellos, y se le daban muy bien en su tarea de de conseguirnos las fichas, de conseguirnos las corcholatas, y pues, ellos para ellos mejor, ¿verdad? Porque, pues, entre más cervezas, o más refrescos abrieran, pues, les iba mejor según ellos, ¿no?, con nosotros. <chuckles> Este, pero sí, está increíble, esa idea me encantó de de la las pulseras, este pero sí. Ah, lo voy a intentar a
Ajá. Claro. Hazlo y vas a ver. Doblas a la mitad la liguita y ahí vas enganchando la otra, y la otra, y la otra.
Sí, ah, lo voy a intentar, ahora es una
Hazlo, es muy divertido.
Va a ser una actividad que tengo que ahora heredarles yo también a mis hijos, eh, para que vayan conociendo Exacto, que vayan conociendo las tradiciones antiguas, ¿no?, eh, las de hace años Exacto. <laughs> Ay, está increíble.
Ajá, para que tengas tu aporte. Ajá, tu aporte a la lotería. Ajá. Oye, y entonces tenían una caja de 5 kilos de corcholatas, Dios mío.
Sí, y eso mira, lo tuvimos que modificar, eh, tuvimos Creo que mi abuelita todavía ha de tener la la caja por ahí, porque son reliquia familiar ahora, pero las tuvimos Ya pues los primos crecimos, este, entonces ya era como de cada quien ya tiene sus cartas, cada quien se va haciendo como de su propio kit de lotería, ¿no? Y y ya era muy pesado, cam eh, llevar la caja a cada reunión. Eh, entonces, tuvimos que evolucionar un poco, y ahora, por ejemplo, mi mamá pone con monedas, o sea, con con dinero, ¿no?, eh, mi hermana y yo compramos estas fichas que tienen imán para levantarlas mucho más sencillo, este, y mi abuelita, por ejemplo, ella, mm, eh, se evolucionó a estas piedritas como decorativas de las plantas, que son como traslúcidas, esas son las de son las de ella. Entonces, todos evolucionamos, ya todos nos llevamos nuestras nuestras propias fichas.
Claro. Ajá. <laughs> Okey. Ah, mira qué buenas. Ajá. Claro. Ya, ya, ya, ya, ya. Okey. Claro, se volv se volvió una lotería más glamurosa.
Claro, más más moderna, ¿no? Ya también dejamos de lado la la baraja eh, manual y ahora es en el teléfono, en la aplicación.
<laughs> Ajá.
Pero, fuimos evolucionando, hasta cierto punto fuimos evolucionando en diferentes aspectos.
Okey, qué padre. Oye, y dime, tú por ejemplo, jugabas la lotería, pues desde que eras chica y ahorita la siguiente generación, ¿también la está jugando?
Sí. Claro, claro porque no serían familia, están desheredados, exacto. Sí, digo mis.
Si no lo hacen. <laughs> Están desconocidos en la familia si no lo hacen.
Obvio, no no serían mis sobrinos, este, si si no saben jugar lotería. Este, yo a mis sobrinos, eh tengo los mayores, tienen 15, 16 años, eh, exacto, pero ellos ya, vienen, o sea, desde que tienen 4 o 5 años, y aparte son de Estados Unidos, ellos, entonces, los tenía que introducir como que a esta cultura mexicana a sus raíces y, ya ahorita ellos solitos van conmigo y me dicen como de que: "Vamos a jugar". De que entonces yo: "Claro que sí". Y yo orgullosa, la tía más orgullosa del condado. Y mis sobrinas.
Claro. Son adolescentes. Okey. Claro, claro. Ay, mi vida. Claro, de que ya tienen, como debe ser, esa cultura.
Claro, y mis sobrinas más chiquitas tienen como 4 o 5 años, eh la más pequeña y también, o sea, ya está aprendiendo eh, como decíamos, de que con las imágenes eh, a identificar en su carta, y luego pone ponle me da mucha risa, porque luego pone de que, ah, esta, no sé, por ejemplo, el el catrín, q que con es con con el valiente, ¿no? Pues, que son hombres y pone, eh, y pone uno con el otro y y dice: "Buenas". Y yo: "No, esa no es la carta correcta". <laughs> Pero la la va aprendiendo poco a poco, entonces. Sí.
Ajá. Ajá. Ajá, porque se parecen. <laughs> Poco a poco, pues sí, todo todo mundo hicimos eso. Oye, ¿y no has visto esa nueva lotería que venden, que se llama la lotería milenial?
Sí, sí la vi.
Está divertidísima.
La vi, la vi, me encantó, pero digo.
En en lugar del catrín es el mirrey.
¡Sí! Sí la vi nombre, a mí me encantó, yo veía estaba atacada de la risa con ahora sí que, pues, con los los cambios, ¿no? A los nombres, este, las frases, los dibujos.
Ajá, el lugar de el el el cotorro, el cotorro es el Twitter. <laughs>
Ay. <laughs> No, está increíble, sí la vi. La verdad, te te miento si me digo si te digo que me acuerdo de todas las nuevas cartas, pero recuerdo cuando recién salió, y creo que estuvo, si no me equivoco, en Costco, creo que la vi, y esta no, yo decía: "No puedo creerlo". O sea, las cosas, ahora sí, esta es lotería moderna, o sea, tal cual la palabra es moderno, o sea, increíble, y se la enseñé a mi mamá y me dijo: "O sea, da risa, pero no sé si podría". O sea, y que ¿cómo qué? O sea, una nueva, ¿no? Pero pero digo: "Hay que comprarla".
Ajá. Sí. <laughs> Sí. Sí. Pero, no es nuestra locura. Claro. Oye, ¿y juegan dinero?
¿Cómo perdón?
¿Juegan de dinero, o sea apuestan?
¡Claro!, ¡claro que sí!, aquí ahora sí que es un casino, ¿no? O sea, de hecho cuando nos juntamos es de que se abre el casino, e y ya vamos con nuestro con nuestro monedero listo, eh, con puras de a peso.
Okey. ¡Ah, claro, guau! Claro, escrituras de la casa, facturas de coche, por lo que se ofrezca, ¿no? <laughs>
Sí, claro. Te te diré que yo, eh, <chuckles> tengo tengo un negocio de postres, y yo he yo he apostado, de que, postres. O sea, ya cuando me he quedado sin dinero, o sea, es como de de que te apuesto una galleta, esta es mi puesta, o te apuesto un brownie, o un descuento de tanto.
Okey. ¡Okey! <laughs> Al que gane le doy un brownie, ¿lo aceptan?, ya no tengo dinero. <laughs>
¡Claro!, y me a me toca ganar, entonces, yo me quedo con el brownie, yo me quedo con la galleta, pero, si vamos a ir poniendo ahora sí que, este, la apues
¡Sí, claro!, porque eso es lo emocionante, ¿no?, quién gana cada corrida, ¿no?
¡Claro!, y al final también el contar quién ganó más, o quién perdió más, ¿no?, mi
¡Claro!, quién ganó más veces, claro. Oye, y dime algo, por ejemplo, ¿qué pasa, eh, con este tema de los celulares, de que todo el mundo está conectado? ¿Cómo es que prefieren jugar lotería, que estar en los celulares? ¿O qué hacen con el que, en lugar de estar jugando lotería, está viendo su celular?
¡Claro! Ujú. No, yo mira, creo que también por eso me gusta mucho esta actividad jugarla en mi familia, porque es una actividad que ahora sí que le damos toda nuestra atención, y es, o sea, celulares a un lado. Y y se nota porque nada más lo agarramos cuando, ah, ya ganó, en lo que agarra su apuesta, en lo que agarra su dinero, en lo que quitamos las fichas, eh, lo agarramos, o sea, de que 1 minuto, 2 minutos, y suéltalo, porque ya va a empezar la nueva ronda, y si se te p si se te pasó, se te pasó. O sea, no, aquí no hay de: "Ay, se me olvidó ponerlo, pero gané, no, no". O sea, tú decides, si si estás en el teléfono, o sea, o si estás en el juego, ¿no? Entonces, creo que eso está muy padre también, de que te desconectas para conectar. Entonces, me encanta.
Ajá. Claro. Claro. Ajá. Okey. Claro. Nada. Claro, claro. Por supuesto. Por supuesto, porque es una actividad que une a la familia de forma sana, de forma divertida. Y que realmente, eh, te desconecta de este mundo, en el que ya todo mundo parece zombi con el celular a cualquier hora del día, y en cualquier momento. Y hasta peligroso, ¿no?, porque ves gente que está cruzando las calles con el celular viendo.
Exacto. Sí, o sea, ya te están tan ensimismados, o sea, en en este aparato, que es comprensible, obviamente, porque la pues, ya es lo que rige, ¿no?, en el mundo, pero.
Y ni se fijan. No, y además nos hace mucho de nuestro trabajo cualquiera que sea, ¿no?, la ve esa es la verdad, pero, una cosa es usarlo, y otra cosa es que tú vives para eso.
Exacto. Exacto. Claro, entonces, sí, justamente. O sea, tienes toda la razón, y creo que por eso nos gusta jugar mucho, eh, porque nos desconectamos, como que te te liberas hasta cierta forma de de que dices: "Hasta me dejó de doler la cabeza", ¿no?, de que: "Me dejó de ler de doler la vista de estar, o sea, así con el teléfono". Exacto.
Claro. Sí. Clavado en el celular, claro. Y convives realmente con con toda tu familia. Oye, me encantó, me encantó, me encantó el tema, de verdad, muchas gracias, estuvo superdivertido, y haz tus pulseras, ¿eh?
Claro. <laughs> Claro que sí, no hombre, te agradezco a ti, me encantó platicar, nos vemos.
<chuckles> Igualmente.